วัน ทุกวันนี้ดีขึ้นแล้วค่ะ ด้วยเทคโนโลยี <laughs>
ดีขึ้นแล้วเนาะ ใช่ไหม มีเทคโนโลยีแล้ว เออ <chuckles>
ใช่ ใช่ค่ะ ก็ยังต้องพึ่งพา แต่ถ้าไม่มี ไม่มี หรือแบบลืม มือถือ เอาไว้ที่บ้าน แล้วต้องออกนอกเส้นทาง ก็คือไม่ไปค่ะ เพราะว่าไปไม่เป็น ใช่ ๆ ไปไม่เป็นค่ะ
เออ ไม่ไปเนาะ <laughs> คือถ้า คือถ้าเพื่อนโทรมานัดว่า เออ ไปร้านอาหารเองกันไหมวันนี้ แล้ววันนั้นก็คือแบบเหมือนกับ อา ลืมมือถือไว้ที่ไหนสักแห่ง ก็คือคุณจะปฏิเสธ เลยเนาะว่า ไม่ไปใช่ไหมคะ? <chuckles> เออ <chuckles> เออ ค่ะ โอ้ ได้เลย โอ้ คือเรื่องราวของคุณจริง ๆ มันก็ <tsk> มันก็มีรอยยิ้มเนาะ แต่ว่า ณ ตอนนั้นมันก็ยิ้มไม่ ออกอะนะคะ เออ โอเค ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ เจอกันใหม่ค่ะ สวัสดีค่ะ
ก็อาจจะต้องกลับไปที่บ้านเอามือถือ แล้วก็ "ฉันไปเลตนะคะ เพราะว่าฉันลืมมือถือฉันไปไม่เป็นค่ะ" <laughs> แย่มากสัญชาตญาณ ใช่ ค่ะ ค่ะ